Yo, la verdad, es que no soy muy de no soy muy esotérica, por decirlo, pero en ese momento, como que la mujer era agradable y todo, y y lo hizo, y yo estaba en un momento super sensible. Ajá, exacto.
Okey. Te animaste, en cierta manera, a a poder entender un poco, a ver si si tenías alguna especie de guía en ese aspecto.
Sí, exacto. Y, bueno, me acuerdo que la lectura que me hizo era, básicamente, me decía que no tenga miedo, que tenía un ángel guardián protegiéndome.
Okey. Ujú. ¡Oh!
Y, bueno, poco antes de mi viaje, había fallecido mi papá, entonces, en ese momento, yo lo relacioné con eso y me sentí protegida, ¿no? Y fue como que me dio ese impulso a a decir sí.
Qué bueno. Ujú. ¡Oh! Sí. Sí, lo lamento. Okey.
Como que a no a no temer de lo que pase, y me acuerdo que estaba en la ciudad de Jacob.
Claro. Ujú.
Y nada, conocí a gente que capaz No sé, uno u una por o sea, por tener miedo, a veces como que te vuelves tímida o retraída, o prefieres como que a no arriesgarte, exacto, porque no conoces a nadie y, obviamente, el peligro siempre
Ujú. Digamos que te cierras un poco, ¿no? Sí Sí, totalmente, sí, es como que va más a
está a la vuelta de la esquina, como dicen. <laughs>
Ajá, vas más como protegida. Entonces, claro, esa esa más la situación de quedarte sola, ¿no? Así de repente que tu amigo te deja. Entonces, claro, como que te cierras un poco más y y es diferente la sensación, imagino.
Exacto.